Carrément, ouais. C'est, heu, s ça me permet aussi de des fois de faire des ajustements. Bah, par exemple, en faisant mon drapeau, heu, j'ai comme, heu, à un moment donné, je prenais la barre de telle manière. Après, j'ai j'ai changé ma manière, enfin, j'ai changé la f le début du mouvement, et heu, ça m'a permis, des fois, de débloquer, ouais, de de de vraiment débloquer un le con la compréhension du, heu, heu, du mouvement, ouais, et ça, c'est applicable pour d'autres choses.
D'accord. Mmh. D'accord. Bien sûr, oui. D'accord, et donc?
Des fois, il faut savoir revenir un peu sur une autre base, <chuckles> pour mieux re mieux repartir.
Donc, d'où l'importance d'avoir, en fait, des des très bonnes bases, heu, techniques. Heu, vraiment det d'étudier précisément le mo en fait, c'est la connaissance aussi, heu, précise des techniques qui va te permettre d'éliminer un petit peu, heu, la frustration, quoi, heu, par moments?
Ouais, c'est de, bah, de au lieu de rester en colère, bah, de, heu, d'aller rechercher et de me dire: «Ah OK, je peux», heu je peux, heu, je peux progresser si, heu, je fais les choses différemment, si je vais chercher, heu, ouais, si je vais rechercher un peu plus d'informations. Il faut pas s'entêter à faire la même chose pour espérer les mêmes résultats, quoi. <laughs> Faut essayer de nouvelles choses. Ouais, ouais, donc
Mmh. Non, c'est sûr. Oui, ça fonctionne rarement, en effet. Oui. <chuckles> On change une équipe qui gagne pas, quoi, c'est ça. <laughs> Et alors, sur le sur le moment, est-ce que, du coup, heu, ouais, tu vas être énervé? Est-ce que tu vas te faire des petits exercices de respiration? Peut-être tu vas te prendre une pause? Est-ce que tu as des petites astuces, quand même, comme ça, pour faire, heu, continuer ta séance malgré tout ou alors tu arrêtes?
Ouais, c'est ça. Donc dans ce cas-là, heu, ouais.